ช่วงนี้อะค่ะติดกินขนมขบเคี้ยวมากเลยค่ะ ยิ่งตอนเวลาเครียด ๆ นะคะ จะต้องหาขนมอะค่ะที่เป็นขนมถุงขนมซองเนี่ยค่ะเอามาแบบกินตลอดเวลาเลย ทั้ง ๆ ที่ ตอนนี้นะคะกำลังวางแผนเพื่อทานอาหารเพื่อสุขภาพอยู่อะค่ะ แต่ก็ มันอดไม่ได้เลยค่ะ เวลาที่เครียดมาก ๆ อย่างเงี้ยค่ะ อาจจะแบบวันนั้นน่ะลูกค่อนข้างดื้อ ก็เลยแบบจบท้ายด้วยการกินขนมซอง ทุกครั้ง เลยอะค่ะ มันพอจะมีแบบ อะไรช่วยได้ไหมคะ ตรงนี้?
ครับ อ๋อ ครับ อืม ขออนุญาตถามสักนิดหนึ่งนะครับว่าคุณมักจะกินขนมเนี่ยตอนเวลาไหน หรือสถานการณ์แบบไหนบ้างครับ?
ค่ะ ค่ะ ส่วนใหญ่ที่สังเกตดูนะคะ จะชอบกินขนมนะคะตอนช่วงเครียดอะค่ะ แล้วก็เป็นช่วงมื้อ มื้อดึกอะค่ะของแบบจะหมดวันแล้ว อย่างเงี้ยค่ะ แล้วรู้สึกว่าแบบมันจะต้องกินให้ได้เลย มันควบคุม ตัวเองไม่ได้เลยอะค่ะ จะเป็นแบบมือ มือ มื้อแบบนี้อะค่ะ
อืม อ๋อ ครับ อืม อา ถ้าในกรณีที่ทานขนมในช่วงที่เครียด แล้วใช้ขนมเพื่อคลายเครียดเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีสักเท่าไรนะครับ เพราะว่านอกเหนือจากเราได้คลายเครียดแล้วเนี่ย อาจจะส่งผลให้เราเนี่ยมีสารอาหารบางประเภทในขนมนั้น ๆ ที่ทำให้เกิน เป็นสารอาหารส่วนเกินออกมาเนาะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็อยากจะแนะนำว่า ให้ลองค้นหาสาเหตุของการกินตอนเครียดก่อนนะครับ แล้วก็พอเราเจอสาเหตุนั้นแล้วเนี่ย เราก็พยายามหาตัวเลือก สิ่งใหม่ ออปชัน ใหม่ ๆ ว่า เนี่ย อยากทำอะไรเพื่อลดความเครียดนั้นแทน ท แทนที่การกินขนมขบเคี้ยวครับ
อือ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อือ อืม ได้ค่ะ อืม อือ ได้ค่ะ เดี๋ยวจะลองไปสังเกตดูนะคะว่าวันไหนที่แบบเครียดมาก ๆ อะค่ะ เราจะลองวางแผนดูว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นดื่มน้ำแทน หรือว่าอาจจะ พักผ่อนให้แบบเพียงพอ ไม่ เพราะว่า ลองสังเกตดูนะคะ วันไหนที่นอนดึกอะค่ะ อีกวันหนึ่งนะคะ วันถัดมาค่ะ เราจะเหมือน ร่างกายมันเหมือนเครียดหรือเปล่า ไม่มั่นใจนะคะ แต่รู้สึกว่า มื้อ เราจะจบด้วยการที่กินมื้อดึก แล้วก็เนี่ยค่ะ มันก็จะวนเหมือนเดิมเลยค่ะ กิจวัตรมันก็คือจะเป็นแบบเดิม อาจจะต้อง สงสัย กลับไปโฟกัสตรงการนอนดีไหมคะ เพราะว่ามันอาจจะช่วยลดความเครียดในร่างกาย ไม่เครียดเราอาจจะ อ่า ไม่ลอง ไม่ได้ทานแบบของขบเคี้ยว อย่างเงี้ยค่ะ
ครับ อือ ครับ อืม ครับผม อา ขนมขบเคี้ยวเนี่ยโดยปกติแล้วอะครับมีการซื้อมาเก็บไว้ไหมครับ หรือว่าพอนึกอยากจะทานแล้วก็ค่อยไปร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้ออะครับ?
อ๋อ ค่ะ มีซื้อเก็บเอาไว้ค่ะ จริง ๆ แล้วอะซื้อมาไว้ให้ลูกด้วยนะคะ ไม่ได้ว่าซื้อให้ตัวเอง แต่ว่ามันเผลอทุกครั้งเลย ว่าแบบ เออ มันมีขนมอยู่ อย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็จะแบบจบท้ายด้วยการที่เราไปหยิบขนมลูกอะค่ะมากินน่ะค่ะ
ครับ อืม อา ถ้าในกรณี ครับผม ถ้าในกรณีนี้ อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมสักนิดหนึ่ง อาจจะนำขนมเนี่ย ให้อยู่ห่างมืออะครับผม อาจจะ เช่น ถ้าเกิดอดใจไม่ไหวจริง ๆ ก็อาจจะมีติดบ้านไว้ แต่ติดในปริมาณที่ลดลง แต่ถ้าสามารถทำได้แล้ว ก็อาจจะเอา shelf นั้นน่ะใส่ อ่า อาหารอย่างอื่นแทน ที่มีประโยชน์ แทนที่ขนมขบเคี้ยวอะครับ อาจจะช่วยได้ครับ
กินแบบนี้อะค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ได้ค่ะ อ๋อ ได้ค่ะ งั้นเดี๋ยวจะต้องลองไปจัด shelf ใหม่ อาจจะลองเปลี่ยนเป็นอาหารสุขภาพแทน shelf นั้น แล้วก็อันนั้นก็อาจจะต้อง อาจจะเอาซ่อนไปข้างในไว้ ดีไหมคะ? เหมือนแบบว่า ให้ตัวเองไม่เห็นว่า มันมีอะไรของขบเคี้ยวของลูกอยู่ อะไรเงี้ยค่ะ มันจะดีไหมคะแบบนี้?
อืม ครับ แบบนี้เป็นวิธีที่ดีมากเลยนะครับผม การที่เราไม่เห็นขนมเคี้ยวแล้วล่ะก็ พอเราเริ่มคุ้นชินแล้ว เราก็อาจจะไม่ได้อยากมันไปเลย จ เพราะว่าในระหว่างนั้น shelf นั้นเนี่ย เราได้เอาขนม หรือของกินเพื่อสุขภาพเนี่ยครับผม ไปวาง ที่ไว้หมดแล้วครับ แบบนี้จะทำให้เราเนี่ย มีสติในการทานอาหาร แล้วก็สามารถควบคุมปริมาณอาหารได้ แล้วก็ส่งให้ความตั้งใจของเราอะครับ ที่ยังสามารถ อยากจะกินอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ย สำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยครับ
ค่ะ ค่ะ อืม ได้ค่ะ อืม อืม ค่ะ แล้วขนมขบเคี้ยวที่มันแบบมี ดีต่อสุขภาพอะค่ะ เป็นแบบเกี่ยวกับสุขภาพ มันมีบ้างไหมคะ หรือว่ามันควรจะเปลี่ยนเป็นอาหารประเภทไหนดีคะ หรือว่าขนมประเภทไหนดีคะ? มันถึงจะ ดีต่อสุขภาพของเราอะค่ะ สำหรับคนที่ต้องการปรับพฤติกรรมในการลดน้ำหนัก อย่างเงี้ยค่ะ
ครับผม อา สำหรับพฤติกรรมการลดน้ำหนักนะครับ หลัก ๆ เลย อาหารจริง ๆ แล้วเนี่ย ทุก ๆ หมู่เนี่ยนะครับมีประโยชน์หมดเลยครับ เพียงแต่ว่าเราต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการต่อร่างกายเป็นหลักเลยครับ ซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถสังเกตปริมาณสารอาหารเนี่ยได้จากข้างซองเลยครับ เพราะว่ามีข้อกำหนดของกฎหมายว่า อ่า อาหารทุกชนิดนะครับผมที่ได้มาตรฐานแล้วจะต้องมี อย. แล้วก็แสดงส่วนผสม แล้วก็คุณค่าทางโภชนาการเนี่ยไว้ข้างซองเสมอ คุณสามารถสังเกตตรงนี้แล้วก็เปรียบเทียบกับ อ่า ส ปริมาณสารอาหารที่ร่างกายต้องการตามมาตรฐานนะครับผม ว่าผู้ชายเนี่ยต้องการ 2,000 กิโลแคลอรี ส่วนผู้หญิงเนี่ยต้องการ 1,500 กิโลแคลอรีอะครับ แบบ ก็เพียงพอต่อร่างกายครับ เพราะฉะนั้นแล้ว ในเมื่อเพียงพอต่อร่างกาย แปลว่าร่างกายก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะ เราก็ อยากจะลดน้ำหนัก ก็ต้องทานให้น้อยลง แล้วก็ออกกำลังกาย ด จะทำให้สุขภาพเรา นอกเหนือที่จะกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้ว ร่างกายเราก็จะดึงไขมันส่วนเกินเนี่ยออกมาใช้ ทำให้หุ่นดีขึ้น กลับมาเป็นคนสุขภาพดีด้วยครับผม
ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ ได้ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ได้ค่ะ งั้นเดี๋ยวจะลองปรับเปลี่ยนดูนะคะ แล้วก็การตั้งเป้าหมายอะค่ะมันสำคัญไหมคะ ถ้าเกิดสมมุติว่า ถ้าเรา เราควรต้องเขียนเป้าหมายลงดูไหมคะ เพื่อที่จะได้เห็นว่าเราต้องการอะไรกันแน่ในการที่เราจะกินเพื่อสุขภาพ เพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันจำเป็นไหมคะ แบบนี้?
ครับ เป็นแนวคิดที่ดีมากนะครับ แล้วก็บอกได้เลยว่าจำเป็นมากครับผม เพราะว่าการที่เรามีการจดบันทึก แล้วก็วางแผน ด ในการ คุม แล้วก็ในการกินอาหารเพื่อสุขภาพอะครับผม จะส่งผลให้เนี่ย ทราบว่าตอนเนี้ยตัวเราเองเนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหน ย แล้วยิ่งถ้าสมมุติว่าเป้าหมายของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะไกล แล้วก็ใหญ่มากใช่ไหมครับ ที่เรามองภาพรวม แล้วเราคิดว่า "เราจะไปถึงจุด ๆ นี้ไหม? มันไกลนะเนี่ย" มันจะทำให้เรารู้สึกท้อ แต่ถ้าเราซอยย่อยว่า "อา วันนี้เราจะไปแค่นี้นะ แค่สเตปที่ 1 เราก็จะใช้เวลา 1 วัน วันละ ส วันละขั้น วันละที" อย่างเงี้ยครับผม ก็จะ อาจ ผลให้สภาพจิตใจเนี่ยแข็งแรงมั่นคง แล้วก็สามารถดำเนินการกินอาหารเพื่อสุขภาพได้ โดยที่แบบไม่เครียดด้วยอะครับ แล้วก็พอทำบ่อย ๆ เข้าใช่ไหมครับ จากพฤติกรรมทานอาหารเพียงแค่ว่ากินขนมแค่ทำ อร่อยแก้เครียดเฉย ๆ อ แล้วก็มาเป็นทานอาหารแก้เครียด แบบนี้ยังมีไขมันเยอะอยู่ และสุดท้ายพอเรามีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย ต่อการทานอาหารเพื่อสุขภาพแล้วนะครับ เราก็จะ ทำให้เราเนี่ยสามารถทานอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่มีอคติต่อเมนูเลยครับ
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อ๋อ อ๋อ ค่ะ อื้อฮือ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ แบบนี้นี่เอง เข้าใจแล้วค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ได้รับคำแนะนำที่ดีมากเลยค่ะ เดี๋ยวจะลองนำไปปรับใช้ดูค่ะ เผื่อจะได้ลดการกินขนมขบเคี้ยวเวลาตอนเครียด ๆ ลงนะคะ
ค อา ครับผม แล้วนอกเหนือจากนี้ล่ะครับ เอ่อ การปรับกินขนมขบเคี้ยวครับผม ที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมอะครับ ก็อาจจะต้องมีสารอาหารให้ครบ 5 หมู่นะครับผม ถ้าทานเพียงแต่ขนมขบเคี้ยวเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทำให้สารอาหารเนี่ย เราขาดบางตัว ไม่ครบ อย่างเงี้ยครับ อืม การที่เราทานอาหารครบ 5 หมู่เนี่ยแหละครับเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรง แล้วพอร่างกายเราแข็งแรงเนี่ย ก็จะช่วยลดความเครียดได้ด้วยนะครับ
ค่ะ อือ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ปลา ค่ะ แล้วการจัดสภาพแวดล้อมในบ้าน อย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าเรา มันสำคัญไหมคะ? ถ้าเกิดสมมุติว่า เอ่อ ไอ้ ไอ้การที่เราเปลี่ยนสภาพในบ้านนะคะให้ดูเหมือนแบบว่า ลดไปเลย ไม่มีของขบเคี้ยวเลย ใน อย่างเงี้ยค่ะ อย่างงี้มันจะ มันจะช่วยด้วยได้ไหมคะ?
ตรงนี้นะครับผม จะต้องมีการปรับอย่างมีหลักการนะครับผม การจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยก็สามารถช่วยได้ครับ แต่ว่าถ้าเราจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทานขนมขบเคี้ยวแล้วล่ะก็ มันอาจจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยทานขนมขบเคี้ยวมากกว่าเดิมอีกนะครับผม เพราะฉะนั้น ล ในการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยอาจจะต้องมีเทคนิคนิด ๆ นิด ๆ หน่อย ๆ นะครับผม อย่างเช่น เราอาจจะ อ่า เอาขนมขบเคี้ยวเนี่ยไปไว้ให้ไกลขึ้น เอา ร ขมขบเคี้ยวเนี่ยอยู่ให้ห่างจากสายตาเนาะ เพื่อที่จะได้สามารถหยิบมาทานในตรงที่อยากจริง ๆ ซึ่งตรงนั้นก็อาจจะทำให้แบบเราลดปริมาณการทานขนมขบเคี้ยว ไปในตัวได้เลย
อืม ค่ะ อือ อ๋อ ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ได้ค่ะ โอเคเลยค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็เดี๋ยวจะลองไปปรับใช้ดูอะค่ะ
ครับ ด้วยความยินดีครับ สวัสดีครับ
ค่ะ สวัสดีค่ะ